Kak, mau tanya nih. Bagaimana sih Kakaknya menjaga fokus saat kerja online? Bisa ceritain nggak rutinitas kerjanya Kakak sehari-hari? Terus ada ritual tertentu nggak yang bantu Kakaknya nih?
Mhm. Iya, Kak. Jadi biasanya, eee, awal-awal nih pada saat, eee, kerja online atau WFH ya. Jadi, eee, itu tuh memang 1 kebiasaan baru ya, tradisi baru gitu ya, 1 rutinitas baru juga karena sebelum-sebelumnya, eee, aku kerjanya secara offline gitu ya bukan online. Jadi, eee, online ini, kerja online ini atau kerja remote, WFH, itu tuh baru mulai di, eee, terapkan pada saat pandemi tuh tahun dua ribu dua puluh Mhm.
Mhm, gimana? Oke. Oh gitu. Ini pek kantornya sama ya?
Mhm, betul.
Oh, o oke. Cuman cara kerja ya aja tadi offline sekarang boleh online, eee, penuh, Kak?
Iya. He heeh. Betul Kak jad
Full time-nya selama full-time tuh penuh? Nggak nggak perlu ke kantor, atau sekali-sekali ke kantor?
Oh enggak enggak sama sekali jujur, Kak. Jadi, eee, penuh ya o online secara penuh, karena waktu itu kan, eee, pandemi tuh Covid, eee, 19 ya, di tahun 2020-an itu. Jadi semua karyawan karena juga, eee, aturan pemerintah gitu ya secara, eee, regulator. Jadi menetapkan, eee, untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga, eee, pembatasan sosial ya. Jadi waktu itu kan ada PSBB tuh yang membatasi, eee, ruang lingkup, ruang gerak, dan juga, eee, jam operasional beberapa toko dan, eee, pusat-pusat perbelanjaan waktu itu. Nah
Wah, keren keren. Heeh. Mhm. Iya. Iya, betul.